Bạn ơi, thì cái tình hình của mình nó là như thế này, kiểu, mình đang muốn học tiếng Anh ớ, kiểu, trước đây mình thi tiếng Anh được điểm cao nhá, nhưng mà cũng, kiểu, 4-5 năm rồi. Cái hồi mà mình chuẩn bị thi đại học thì mình có thi chứng chỉ tiếng Anh xong rồi, kiểu, điểm cao phết nhá, xong rồi, kiểu, mình nghĩ là tiếng Anh như thế là nó đã mình đã hoàn thành xong cái chương trình học rồi, tiếng Anh nó ở trong trương ở trong đầu mình nó không chạy đi đâu được hết. Thế nhưng mà 4 năm sau hiện tại mình đang ở một đất nước khác, nước đất nước đấy không nói tiếng Anh và mình dùng cái ngôn ngữ của họ hàng ngày. Đó, họ ừm, mình, kiểu, mình chỉ nói ngôn ngữ của họ hàng ngày thôi trong suốt, ưm, 3-4 năm như thế. Nhưng mà mình vẫn đinh ninh là tiếng Anh nó sẽ ở trong đầu mình, nó không chạy đi đâu được, cho đến khi mà gần đây mình phải sử dụng lại tiếng Anh thì mình mới phát hiện ra là, ồ, tiếng Anh của mình nó đã kém hơn rất là nhiều so với hồi trước. Mình không thể tin được luôn á. Thế là mình mới mới bắt đầu cấp tốc mình học lại tiếng Anh. Thế nhưng mà, kiểu, nó không vào đầu được ấy, mình, kiểu, không hiểu sao nó không thể vào đầu như hồi cách đây 4-5 năm mình học tiếng Anh xong rồi thi được đ chứng chỉ cao chót vót như thế nữa, kiểu, mình bị sốc lắm luôn á. Thật sự rất là hoang mang không biết phải làm sao để cái trình tiếng Anh nó quay lại được như cái hồi đấy.
Gì vậy? Ừm. Ừm, sao vậy? Ờ, ờ, ờ. Ừm. Ờ. Ờ, ưm. Ủa, vậy tính ra là cái việc này nó cũng khiến cho bạn khá là đau đầu mà ha, khi mà hồi trước là cái việc học của mình nó cũng rất là dễ dàng cũng như là cho bạn có một cái kết quả tiếng Anh cũng khá là ô kê. Tuy nhiên thì rất là tiếc khi mà khoảng thời gian sau á thì nó lại khiến cho bạn là hơi quên tiếng Anh một xíu và cái việc mà có thể trở lại được việc học á thì nó cũng sẽ hơi khó khăn cho bạn khi mà đã có một cái vết nhớt ơ, có một cái vết vết nhớt từ từ quá khứ rồi thì sẽ khiến cho bạn cảm thấy hơi buồn mà, đúng hông? Nhưng mà hổng có sao đâu á nha, cái chuyện mà qua một cái đất nước mới nè rồi hông học học cái ngôn ngữ của họ nè, thì cái việc mà cái ngôn ngữ khác mà bạn có mà kh mà bạn không có được, gọi là, nói chuyện giao tiếp, sử dụng thường xuyên á thì cái việc quên là một cái chuyện rất là dễ hiểu thôi và hoàn toàn ơ, và hoàn toàn có thể là có thể, gọi là, học lại từ đầu mà, hông có sao đâu á nha. Bạn miễn sao bạn có thể giữ được cái động lực thôi được rồi. Thì sau đây á thì mình cũng hiểu được cái sơ sơ về cái tình huống của bạn, nhưng mà để đưa ra những cái lời khuyên thích hợp cho bạn hơn á thì cho phép mình hỏi bạn một số câu hỏi để có thể rõ về cái tình huống của bạn ha. Thì bây giờ á thì bạn có một cái lịch trình rõ ràng về cái việc học tiếng Anh hay chưa? Cụ thể là bạn tính học trong bao lâu nè và bạn học như thế nào? Có, kiểu như là, học hay là học theo, kiểu, ờ, gọi là, ừm, theo mức độ giao tiếp thôi á?
Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ừ. Buồn dã man. Ừm. Ừ. <chuckles> Ừm. Ừm. Ờ, thế hả? Uầy. Ôi, thật luôn. Ừm, ừm. Được, được, được nha. Được. Ừm. Ái chà.

Thực ra thì mình có mục tiêu là thi lại cái chứng chỉ để sau này hoàn thành cái chương trình cử nhân, thì học tiếp lên thạc sĩ thì họ cũng yêu cầu chứng chỉ mà. Nhưng mà về cái lịch trình thì mình vẫn chưa có một cái lịch trình cụ thể tại vì là cuộc sống của mình hàng ngày rất là bận rộn mà, thì mình chỉ, kiểu, rảnh khi nào thì động vào khi đấy thôi chứ không có, kiểu, xét ra là 1 ngày học bao nhiêu tiếng hay là 1 ngày hoàn thành bao nhiêu bài, bao nhiêu chương, kiểu, kiểu như thế. Đó.
Hiểu. Ừm. Ờ, ờ. Vậy tính r ờ, ô kê, vậy tính ra là do cái tính chất công việc cũng như là cái cuộc sống của bạn bây giờ nó hơi thay đổi một xíu nên là cái việc mà, à, mà, kiểu, có một cái lịch cố định cũng hơi sẽ hơi khó cho bạn một xíu, đúng hông? Ờ, mình hiểu rồi. Với lại cho mình hỏi nữa là dạ vậy thì nếu mà hông có một cái lịch cố định như vậy rồi á thì lúc mà, ừ, từ lúc mà bạn bắt đầu học tiếng Anh trở lại nè, so với tận bây giờ luôn ha, thì bạn thấy là bạn đã có tiến bộ bạn, kiểu, như thế nào hay chưa? Kiểu như là, bạn đã cảm thấy là, ừ, nó quen thuộc với bạn hơn chưa?
Ừm. Đúng rồi. Đúng. Hợp lý, hợp lý. Ừm. Ừm. Ừm, không ấy, thực sự là không luôn á, kiểu, nó vẫn như tháng thế nào thì nó vẫn là như thế, tức là mình vẫn đọc thì hiểu này, nghe thì cũng sương sương, bập bõm này, nhưng mà để nói ra để mà trôi chảy tự nhiên như hồi trước thì không luôn á.
Ờ. Ô, hiểu, vậy tính nhưng mà, kiểu, cũng tính ra là có vẻ là bạn cũng đã lấy được một số cái kỹ năng rồi, chỉ là cái đúng như bạn nói thì cái kỹ năng nói nó là một cái kỹ năng mà coi như là cũng hơi khó nhất ở trong cái kỹ năng tiếng Anh rồi, nên là hổng sao đâu nha, mình cứ từ từ thôi thì mình có thể lấy lại được cái kỹ năng của mình. Ờ, hông có vấn đề gì đâu. Với lại cho mình hỏi thêm một câu tiếp theo nữa nè, là bây giờ cái cuộc sống của bạn đang hơi thay đổi một xíu, bây giờ bạn đang ở một trong một cái cái đất nước mà không sử dụng tiếng Anh á thì bạn cảm thấy là cái khó khăn lớn nhất của bạn á có phải là cái việc đó hông? Hay là do là tính chất công việc của bạn bận rộn nên là cái việc mà dành cho cái việc học lại tiếng Anh nó sẽ hơi khó cho bạn?
Ừm, đó, đó. Cũng hy vọng là thế, cũng hy vọng. Ừm, ô kê, ô kê. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ. Mình thấy là cả hai á, tại vì cái bản thân cái ngôn ngữ của cái đất nước này nó cũng đã khó rồi, xong rồi cái cuộc sống của mình, cái công việc, cái, ờ, chương trình học của mình nó cũng siêu nặng. Mình thì đã không, ờ, hoàn toàn là người nói tiếng của đất nước này như là người bản xứ rồi, xong rồi cái kiến thức nó cũng rất là nặng s để mà mình l load cả hai thứ xong rồi học thêm tiếng Anh nữa. Kiểu, mọi thứ nó như một mớ bòng bong trong đầu mình, không thể suy nghĩ được gì hết, mình không thể tập trung khi mà học tiếng Anh được, mình cứ phải nghĩ về những cái gì đang xảy ra trong cuộc sống. Rồi bài hôm nay đã làm chưa, xong rồi mai phải thuyết trình cái bài khác, kiểu, kiểu thế.
Ờ. Ờ. Ừm. Ừ, ừ.

Ờ, vậy tính ra là cũng hơi khó cho bạn khi mà bây giờ bạn có vẻ là bạn đang học một cái môn khác mà, đúng không? Sau đó thì bạn còn đang phải học thêm tiếng Anh nữa, nên là cái việc mà dễ có thể tập trung vào 100% và tiếng Anh nó sẽ hơi khó cho bạn một xíu, tại vì bây giờ là cái thời gian nó cũng sẽ không có được thuận tiện cho bạn như trước nữa mà hả? Đó là cái việc mà giữ được cái động lực để có thể học thường xuyên nó cũng là một điều khá là khó cho bạn khi mà bây giờ tiếng Anh nó không còn là một cái việc nó quá ưu tiên trong cuộc sống của bạn rồi. Thì cái việc này ờ, rất là dễ hiểu thôi nên là hông có sao đâu nha. Mình cứ từ từ thôi nè. Với lại cho mình hỏi thêm nữa là bây giờ bạn đã bạn học tiếng Anh theo cách nào vậy? Có nghĩa là bạn tự học nè, hay là bạn tham gia những cái khóa học ở trên mạng, hay là có những cái người nào đó, kiểu, ơ, họ cùng ở bên bạn để có thể học chung với bạn hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác luôn. <sniffs> Đúng rồi, đúng rồi. Nghe đúng. Ừm. Ừm. Ừm. À, à. À, không, thực ra là mình tự học một mình hết á. Kiểu, mình học lại những cái tài liệu mà hồi trước mình học thôi, mình giở lại những cái quyển sách cũ mình đã từng làm thì mình làm lại, xong rồi mình cũng, ờ, xem s chương trình giải trí bằng tiếng Anh này nọ kia, kiểu, chỉ có đ đơn giản như thế thôi, chứ không có tham gia một cái trường lớp cụ thể nào cả. Ừm.
Ừm. Ừm. Kê, vậy tính ra là cái việc tự học cũng thể hiện được là bạn cũng đã có một cái sự tự giác rất là nhiều rồi. Tại vì cái việc tự học là nó đòi hỏi là bạn cũng phải có một cái tinh thần tự giác rất là cao nè, cũng như á, là bây giờ h đã không có ai, kiểu như là, kế bên để có thể học chung với bạn rồi, thì cái việc mà bạn tự giác và giữ được cái động lực á, thì đúng là, ừm, trong trong lòng của mình thì s vẫn sẽ có suy nghĩ là mình phải cố gắng tự tự tự giác mà, đúng không? Nhưng mà cái việc mà, gọi là, giữ được cái động lực nó cũng rất là khó, khi mà bây giờ mình chỉ có một mình để mình tự học thôi á, thì nó cũng sẽ hơi khó cho bạn. Rồi mình cũng hiểu sơ sơ về cái những cái cái cái sự lo lắng của bạn trong cái việc học tiếng Anh trở lại rồi, và cũng như là những cái lo lắng của bạn khi mà ờ, đúng rồi bạn, khi mà trước đó bạn đã hơi quên nè, rồi xong bây giờ học lại, hiện bạn sẽ cảm thấy là hơi sốc về cái tinh thần của mình một xíu hay cảm xúc của mình xíu. Tại vì khi mà, ừm, quay trở lại á, thì mình sẽ, kiểu, bị không có tin là, ừ, tại sao mình lại quên tiếng Anh như vậy, đúng hông?
Ồ, thế Ờ. Đúng rồi. <sniffs> Hứm? Ừm, ừm. Ừm, cảm cảm ơn bác nha. Đúng. Chính chính xác là nó đấy, kiểu, kh trước đây mình đã từng đạt được cột mốc như thế rồi mà tại sao bây giờ mình lại không thể l làm được như thế, mình lại thua kém hơn bản thân mình trong quá khứ, không tiến bộ hơn thì thôi chứ lại còn thua kém mình trong quá khứ, kiểu ừm. <sniffs>
Ờ. Ưm